Oo, sabi niya, "96 na si mama, alangan namang hilingin ko pang mabuhay siya nang matagal, kung mahirapan lang din naman siya". Sabi ko, nakakatuwa naman kasi umabot yung mama niya, sa gano'ng edad, na nakita na niya yung apo, apo, apo sa tuhod, yung mga gano'n. Grabe.
<laughs> 'Yon lang. Oh, 'di ba? Ang saya-saya din no'n eh, tsaka, alam mo 'yon, magandang ala-ala din 'yon kasi nga, ako no'ng 'di ba, no'ng bata tayo, may inabutan tayo din na mga ganyan, lola-lola, tsaka yung sobra-sobrang lola-lola sa tuhod ganyan, kaya nakakatuwa din ang ala-ala, 'di ba?
Ay, totoo. Oo. <laughs> Tama, tama. Kaya nga eh, ayun nakakatuwa. Pero eto, ah, alam ko kasi napaka-busy mo rin at alam ko sobrang, masyado kang ma-asikaso sa pamilya mo eh. Paano mo nga ba hinahati-hati ang oras mo para mas maging, consistent sa pag-e-exercise o anumang aktibidad?
<laughs> Totoo yan. Totoo yan. <laughs> Alam mo, ito talaga yung masasabi kong pinakamahirap 'no, yung paghahati-hati ng oras. Kaya siguro ang ginagawa ko, inuuna ko na lang siyempre sa listahan yung yung mga prayoridad sa buhay 'di ba, yung mga pakikisalamuha sa pamilya, yung pakikipag-bonding, tsaka siyempre, yung pangalawa siguro, yung trabaho. Tapos kasama na sa mga tirang oras ko, kasabay no'ng mga libangan, yung pag-e-ehersisyo din, gano'n.
Totoo, tama, mm. Hmm. Ay, okey. Oo. Hmm, okey, okey. Hmm. Ay, ang galing naman, okey.
Oo, para, at least, 'di ba, hindi madamay yung mga importanteng oras. O, ang drama, <chuckles> 'di joke lang, pero ikaw ba, ikaw ba?
Oh, ang galing mo. Alam mo, hanga ako sa'yo kasi napakaresponsable mo. Pero matanong kita, ano ba yung mga parang, um, nasisimulan mong ehersisyo, na kaya mong gawin sa maiksing oras?
Hoy! Thank you. <laughs>